Okay, hallo.
Hey, grüß dich. Ähm, manchmal kann's schwierig sein, ähm, ohne die gewisse Qualifikation einen Job zu finden. Wie hast du das angegangen? Wie würdest du ein Arbeitgeber überzeugen von dich, äh von deinem Quereinstieg bei der Firma?
Grüß dich. Ja, es ist so, dass ich, äh, von Haus aus eher sehr multitalent bin und, äh, würde da ganz klar auch schon in 'ner, ähm in 'nem Bewerbungsgespräch sagen: „Ja, hier sind meine Talente, ich bin mehrsprachig, äh, Berufserfahrung, äh, mehrere Firmen schon, äh, in meinem Leben, äh, besucht und, äh, mehrere Jahre in verschiedenen Bereichen gearbeitet.“ Ich würde ganz klar auf meine Talente und auf meine Kommi Kommunikations äh, Bereitschaft und auch die Bereitschaft zu lernen hinweisen.
Okay, sehr, sehr ich verstehe ich weiß was du meinst, klingt total spannend. Ähm, nimm mich gerne mal mit, wieso kannst du mehrere Sprachen?
Was meinst du? Ich bin, äh, seit, äh, ja, fast 20 Jahren, ähm, mehrsprachig, äh, weil ich in Frankreich lebe und in Deutschland geboren bin. Und, äh, Sprachen finde ich total spannend. Ich reise sehr viel und es kommt mir natürlich auch im professionellen Leben sehr zugute.
Hm, okay. Ja, na, klar total. Also, ich sage mal, ähm, wenn du die Sprache beherrscht, steht dir Welt offen, heißt das Sprichwort, also, äh, ja, klingt total interessant. Ähm, wenn wir das mal sage ich mal, beziehen wir auf das Jobinterview. Ähm, wenn du jetzt, sage ich mal wenn ich der Arbeitgeber wäre, du müsstest mich innerhalb von 60 Sekunden überzeugen oder vielleicht 40, 50 Sekunden überzeugen, warum du der richtige Kandidat für die Stelle bist?
Genau.
Wie würdest du das Ganze angehen? Was würdest du vielleicht in der Zeit sagen?
Ähm, ich würde sagen: „Ihre Firma finde ich total spannend, was Sie als Arbeitsfeld anbieten. Das entspricht total meiner Leidenschaft, meinen Talenten, ähm. Ich kann mir gut vorstellen, mich sehr gut in Ihr Team einzubringen und ein ein Gewinn für Ihre Firma zu sein.“
Okay, verstehe. Auch wenn du, äh, nicht die richtigen Qualifikationen dafür hast, meinst du, du kannst Ganze gut bewältigen?
Absolut, äh, ich fühle mich wirklich bereit, diese Challenge anzugehen. Ich habe, äh, sehr viele Talente und, äh, habe keine Angst davor, auch etwas Neues zu lernen und mich da schnell zu einzubringen, zu integrieren.
Okay, ne, verstehe ich. Ähm. Klang erstmal sehr gut so weit. Ähm, und wenn ich jetzt, sage ich mal, frage, du hast zum bei Talent angegeben, was weiß ich, zum Beispiel, hm, Copywriting oder, äh, KI-Automatisierung oder, ähm wa wa was hast du denn zum Beispiel für Talente, die du im Lebenslauf angeben würdest, die für 'ne Stelle relevant wären im Unternehmen?
Äh. In Sachen, ähm, KI, Internet, ähm da habe ich eine sehr lange Erfahrung. Ich war auf 'nem Wirtschafts äh, Gymnasium, habe da sehr früh angefangen, mit Computern zu arbeiten, zu programmieren. Ähm, also, wirklich von der Basis an habe ich da auch schon Know-how, auch wenn ich das dann nicht wirklich weiterverfolgt habe. Ich finde es super spannend und halte mich da auch immer auf dem Laufenden.
Ne, also, extrem stark, dass du da so dranbleibst an den aktuellen Themen, finde ich sehr gut. Ähm, was denkst du, kann man groß falsch machen? Also, was wären vielleicht so mit die größten Fehler, die passieren könnten, wenn du, sage ich mal, in in so 'nem Bewerbungsgespräch bist?
Puh, was soll ich da sagen? Äh, was kann man falsch machen? Ich denke, man sollte auf jeden Fall nichts erfinden. Man sollte wirklich bei sich bleiben, denn, äh, es ist wichtig, dass man sich dann hinterher in diesem Job auch wiederfindet und nichts Falsches verspricht. Also, wirklich bei der Wahrheit bleiben und auch, äh, wirklich zu sich ehrlich zu sich selbst sein.
Okay. Ne, ist äh, ist, denke ich, 'n sehr guter Punkt, dass man, sage ich mal, da sehr viel, ähm, ja, bei sich bleiben sollte. Ich meine eines Tages will man ja auch nicht für einen arbeiten, der der ein völlig falsches Bild von einem selbst hat. Ähm, wie würdest du vielleicht oder, was würdest du vielleicht anbieten dem Arbeitgeber? Oder hast du vielleicht irgendwelche Gedanken, wie du es vielleicht formulieren würdest, um zu beweisen, dass du die Sachen, die du angeben hast, vielleicht auch ohne Abschluss auch nachweisen kannst oder auch liefern kannst?
Ja. Mhm. Also, anbieten könnte ich dem Arbeitgeber, dass ich, äh, 'n paar Tage reinschnuppere in die Materie und, äh, mich dadurch auch beweisen kann. Also, ganz aktiv mitarbeiten für, sagen wir mal, 'ne Woche. Das, äh, mache ich eh oft, dass ich das anbiete, äh: „Wie würden Sie es finden? Ich arbeite 'ne Woche für Sie, äh“ „gerne mit 'nem Minivertrag.“ Äh, ich mache den Vorschlag reinzuschnuppern, mich zu beweisen.
Ja, ne, ähm, ist denke ich so ein typischer Weg und ich glaube, der kann auch, äh, ja, wenn man 'ne gute Arbeit leistet, äh, sehr viel bewirken. Ähm, du hast ja gesagt, du hast dich selbst schon öfter b äh, als Quereinsteigerin beworben. Ähm, erzähl mir gerne da mal 'ne Geschichte, vielleicht ausm Bewerbungs Bewerbungsgespräch, dir da hängen geblieben ist, was so mal vorgefallen ist.
Ja. Genau. Ja, gerne. Ähm, ich war noch gar nicht lange hier in Frankreich und, äh, komme eigentlich ausm Umweltschutzbereich, äh, war da sehr lange tätig, habe hier in Frankreich leider nicht das gefunden, was ich auf dem Bereich machen könnte und habe dann eine Stellenanzeige gesehen als, äh, Agentin für Musiker und Schauspieler. Äh, habe mich da beworben und, ähm, es war unglaublich spannend, was diese Agentur an Künstler, ähm, aufzubieten hatte, sowohl Schauspieler oder auch Musiker. Und da da war meine kreative Ader gefragt und, ähm
<chuckles> Ja.
auch meine Sprachen, weil ich da sehr gut mich einbringen konnte in dieser Agentur, um Künstlern zum Beispiel in der Schweiz oder in Deutschland oder in England 'n Engagement zu verschaffen. Und, äh, ich war selbst sehr überrascht, dass man mich dafür ausgewählt hatte für diesen Job. Und das war wirklich 'ne sehr tolle Erfahrung.
Hm. Ja, okay. Äh, klingt wirklich extrem, extrem spannend. Ähm, ist dir vielleicht so also, wie konntest du vielleicht auch den Geschäftsführer oder den, ähm, einstellenden Mitarbeiter, ähm, davon überzeugen, dass du der Richtige für die Stelle bist? Was hast du vielleicht auch genutzt an Tricks, dass du sage ich mal, als Quereinsteigerin da 'ne gute Chance hast?
Ähm meine meine kommuti meine kommunikative Art ist die spricht für sich. Ich, äh, trete sehr selbstsicher auf, äh, s und das in jeder Sprache und auch in jeder Situation. Ich lasse mich auch nicht leicht abwimmeln, äh, also, ich habe dann auch gesagt, dass ich, äh, sehr gerne telefoniere und mich in den Gesprächspartner gut reinversetzen kann.
Mhm.
Und, ähm, ja, meine meine Lebenserfahrung, meine Reise äh -lust und, äh, die Sprachen, das hat überzeugt.
Ja klasse, passt natürlich auch gerade zu dem Job, den du jetzt gerade beschrieben hast. Ähm, aber ne, äh, finde ich total, äh, interessant, muss ich ehrlich sagen. Ähm, wie gehst du vielleicht auch mit gewissen Bedenken um, wenn du dich ja bewirbst? Was zum Beispiel also, ja, in dem Fall die fehlende Ausbildung oder, ja, vielleicht fehlen Netzwerke angeht oder zum Beispiel mit welchen Gehaltsvorstellungen gehst du auch an die ganze Sache ran? Also, wie ist da deine Geha Herangehensweise und hast vielleicht auch dir schon mal Sorgen gemacht, dass es nicht so läuft, wie du es dir vorstellst?
Hm. Mhm. Ähm. Also für g was Gehaltsvorstellungen angeht, da lasse ich die, äh die Leute erst mal kommen und, äh, schaue, wie ich mich damit fühle. Und sage dann, wir können gerne mal 'n bisschen niedriger anfangen und, äh, dann 'ne Steigerung, wenn die Firma sieht, dass ich mich da wirklich, äh, gut mache und denen ein Plus einfahren kann, grade jetzt auch, was die Künstler angeht. Äh, da habe ich wirklich mit weniger Geld angefangen und bin dann nach, äh, 2, 3 Monaten dann mit 'nem vollen Gehalt eingestiegen. Das war für die Firma natürlich, äh, 'ne Sicherheit auch.
Okay. Mhm. Ja, klar spannend. Also, meinst du quasi, dass auch dieses aktive Anbieten, ähm, von 'ner geringeren Einstiegs, äh vom geringeren Einstiegsgehalt auch förderlich sein kann? Für dich und deine Stelle.
In dem Fall war das ganz gut, da es auch um Künstler ging. Äh, wie das in einer Firma jetzt, äh, im Finanzbusiness oder anderes aussehen würde, weiß ich nicht, ob das gut käme. Aber in dem in diesem Fall mit den Künstlern, mit der Künstleragentur war das genau das Richtige.
Okay, verstehe. Hast du vielleicht noch andere Beispiele von Bewerbungsgesprächen oder Quereinstiegen, die du sage ich mal versucht hast oder, ähm, auch geschafft hast, ähm, wo vielleicht auch Fehler passiert sind, die im Nachhinein bereust oder sagst: „Okay, wenn ich das noch mal anders machen könnte, das würde ich, glaube ich, so und so machen.“?
Hm. Ja. Mhm, ja vielleicht, äh, was das Villenmanagement angeht. Ich lebe ja in Südfrankreich und da da hatte ich mich als Quereinsteiger im Villenmanagement beworben, habe da auch schnell recht recht schnell Fuß gefasst und, äh, habe dann teilweise ,ähm zu sehr gefallen wollen und habe dadurch, äh, oft, äh, mein Privatleben total vernachlässigt.
Mhm. <chuckles> Ja.
Und das würde ich anders machen. Ich würde ganz klar Grenzen setzen, äh, in diesem Fall. Also, man darf gerade, wenn man Quereinsteiger ist, nicht gefallen wollen. Man muss wissen, äh, wozu man in der Lage ist und auch wissen, wo seine Grenzen sind. Auf jeden
Ja. Ja. Ja klar, verstehe ich. Ähm, gab es noch so andere Momente, wo du gemerkt hast: „Okay, ich muss jetzt wirklich zu mir selbst stehen.“ Und nicht, wie du grade beschrieben hast, sage ich mal, in also, vielleicht sage ich mal so verbiegen, dass man in die Schablone von dem Arbeitgeber passt. Wo hast du vielleicht noch gemerkt neben dieser Stelle bei den Villen?
Ja, äh, dann war ich später wieder nach diesem Mill Villenmanagement, äh, war ich dann wieder im Umweltschutz tätig, habe da 'n sehr spannendes Projekt geleitet und wurde bezahlt wie ein Job-Neueinsteiger. Und das ging dann 2 Jahre lang. Ich, äh, habe dann leider nicht gemerkt, dass man man hat mich geschätzt, aber es war nicht möglich, mehr Geld zu verdienen und so was würde ich nicht mehr machen. Das ist jetzt für mich ganz klar, ich, äh, verkaufe mich nicht unter Wert und, ähm
Oh ja, okay. Ah, schwierig.
würde dann eben auf 'n guten Job verzichten, wenn ich, äh wenn ich nicht, äh, dementsprechend, äh auch wenn ich Quereinsteiger wäre. Ich würde dann nicht für weniger Geld mich verkaufen oder als Berufseinsteiger. Das ist jetzt ganz klar.
Ja. Ja. Total. Also, wenn sage ich mal so 'n Tipp an, vielleicht andere Quereinsteiger, mitgeben würdest, würdest du auf jeden Fall sagen, dass man, äh, trotz der vielleicht fehlenden Ausbildung oder der Zweifel, ähm, ja, immer zu selbst stehen muss und immer wissen muss: „Okay, was bin ich mir auch wert? Für was möchte ich arbeiten? Für was au auch nicht?“ Also, sage ich mal, ähm, dieses Selbstvertrauen hast: „Okay, ich muss zeigen, wer ich bin. Ich muss dazu stehen, wer ich bin.“
Mhm. Ja. Absolut, absolut. Immer bei sich selbst bleiben, denn man bereut es später. Und das ist auch dann 'n Zeitverlust. Also, Quereinsteiger, ja, aber immer bei sich selbst bleiben und und immer wieder auch schauen, ist es das noch? Sehe ich mich darin? Oder gehe ich doch lieber zum Altvertrauten? Oder wieder 'n Quereinsteiger, bis man dann das Richtige für sich gefunden hat.
<chuckles> Ja. Würdest du sagen, im Nachhinein, dass für dich auch vielleicht der Weg, ähm, einfach einfacher gewesen wäre, wenn du dir vielleicht 'ne Branche ausgesucht hättest wo du dich mehr siehst, langfristig gesehen oder wo vielleicht die Einkommenschancen besser sind? Oder würdest du sagen, du würdest den Weg, wie du jetzt begangen bist, noch mal genauso gehen?
Hm. Also, das ist jetzt gar nicht so einfach, denn, äh, ich bin jetzt schon in 'nem gewissem Alter, ich sage jetzt nicht wie alt, aber, hm, im Großen und Ganzen bereue ich nichts und bin aber auch weiterhin, äh, sehr offen für Neues. Ich habe mich jetzt gerade wieder für 'n sehr interessanten Job ge beworben, habe den auch bekommen und werde im Februar anfangen. Also, es lohnt sich, äh, noch in jedem Alter und zu jeder Zeit, ähm was Neues zu probieren. Also, ich bleibe flexibel und habe Spaß dabei.
Wie fühlst du di also, ähm, wie hast du da bist du ja, sage ich mal, drauf aufmerk aufmerksam geworden auf? Wie findest du deine Jobs? Nutzt du da 'n Jobplattform für oder hast du vielleicht auch 'n Netzwerk mittlerweile an Leuten, die dir Quereinstiege oder Quereinstiegjobs empfehlen? Wie ist da, sage ich mal, deine Heran Herangehensweise, wenn du, ähm, 'n Job suchst?
Mhm. Mhm. Im Moment bin ich auf mehreren Plattformen Jobplattformen unterwegs, äh, schaue schon recht oft, äh, ob ich was für mich finde und gebe dann meinen Lieblings äh, Job, also, mein mein Talent ein, zum Beispiel die Sprachen, Deutsch, Englisch, Französisch, und schaue nach den Jobs, die für mich infrage kämen, schaue dann natürlich auf die Life-Job-Balance, äh, wie's da mit ausschaut. Aber Jobseiten sind schon sehr gut. Natürlich erzähle ich auch um mich herum, äh, meinen Nachbarn, meinen Freunden, was ich gerade suche und wo ich mich sehe. Das hilft schon auch.
<chuckles> Ja, ja. Mhm. Ja, ne. Das ja nachvollziehbar und, ähm, ich glaube, du hast da auch 'n guten Mittelweg gefunden, sage ich mal. Ähm, ist jemals über deine Nachbarn, Freunden schon was entstanden oder, sage ich mal, nur über die Jobplattform?
Mhm. Äh, über Nachbarn ist schon was entstanden, jetzt nichts Dauerhaftes, aber war auch 'ne interessante Variante. Es war auf 'nem Weingut, war auch gut, war auch nett. Ui.
Ah, okay. Das klingt ja extrem extrem spannend. Also, da habe ich jetzt wieder einiges gelernt über diese ganze Quereinstiegsthematik, da ich selbst aktuell nach Jobs suche, passt es sehr gut. Also, wie gesagt, vielen Dank da noch mal für die Einblicke und, ähm, werde ich für mich auf jeden Fall nutzen.
Ja, ja, ja. Oh. Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis dann, tschüss.